Mmm, kalau untuk validasi aku nggak terlalu mikirin musingin sih, Kak. Maksudnya, selama kayak aku mendapatkan penghasilan dan semua tagihanku terselesaikan, aku sih nggak terlalu mikirin omongan orang ya, cuma mungkin orang tua kali ya yang kayak, istilahnya sedikit klarifikasilah. Kayak misalkan kan ada aja, Kak, yang nanya kayak, "Eh," eee, "si anaknya kerja apa sih, Bu? Kok kayaknya di rumah aja tapi ini?" gitu. Nah, itu sih, eee, orang tua aku sih biasanya yang bilang gitu kayak, "Oh, ya kerja online." Nah, tapi ya itu, Kak, lucunya mereka tuh selalu m mikir kalau kerja online tuh jualan online, jadi kayak kadang, "Jualan apa, Bu?" Lah, kita nggak jualan. <chuckles> Jadi ada aja, Kak, pertanyaan kayak gitu tuh, jadi kayak, kadang tuh, eee, aku biasanya kalo ditanyain orang ya kayak, "Ah, kerja apa, Mbak?" eee, "kerja online. Oh, jualan apa? Nggak jualan. Loh, terus apa?"
Ya. Oke. Wah. Wah, aduh, iya. Heeh, heeh.
eee, "terjemah." Nah, udah. Kalau sudah terjemah, ya udah selesai kan? Padahal nggak selalu aku menerjemahkan sih tapi ya, itu udah paling <chuckles> paling inilah, paling buat mereka mingkem-lah, paling nggak gitu, Kak. <chuckles>
Iya. Baiklah. <chuckles> Oke, oke. Jadi memang tetap selalu ada ya, Kak, hal kayak gitu, karena kan memang, mungkin nggak nggak kita tuh nggak bisa menyenangi semua orang, gitu kali ya, Kak? <chuckles> Oke, oke.
Bener. Iya. Nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, Kak, jadi kayak, "ya sudahlah ya, seanggap kamulah," gitu pokoknya, aku yang pasti ngerti kan aku dan keluarga kan, Kak, aku kerja apa, jadi kayak, "ya, selain itu udahlah."
Ya. Betul, yang ngajarin Kakak juga ya.